Genau, wollte grad sagen, die Yogurette, ne? Ja.
Ja, die Yogurette hat mich heute auch sehr gesund gemacht und sehr glücklich.
Ja. Und da glaube ich da Richtig, und das sind so Dinge, denke ich mir: „Was soll's?“ Also, ich habe gestern auch gestern Abend dann ich habe die Pasta übrigens, äh, leider Gottes weggeworfen. Ähm, ja, aber das war mir zu da, ähm ich k ich kann mit Bauchschmerzen ich habe so so viel Bauchschmerzen gehabt diese ganzen Wochen wegen dieser Gürtelrose, da hatte ich echt keinen Bock drauf. Ähm, ich habe mir dann einfach 'n Salat ja, habe mir 'n Spiegelei gemacht, Salat mit Kürbiskern und Feta und, ähm, bisschen Zwiebeln mit reingehauen und frische Gurken und ähm, was habe ich 'n noch mit rein? Ich habe noch irgendwas anderes ja, wie auch immer, komme ich jetzt nicht drauf und dann einfach nur 'n bisschen Olivenöl und und, äh
Es war einfach alles überragend. <giggles> Die hast du noch weggeworfen, ja. Ja. Kann ich verstehen. Mhm.
und Essig. Und, äh, habe einfach das Salz von der Salzlauge genommen vom vom Feta. Ja.
Ja, genau, auch lecker, ne?
Ja. Ja, war echt lecker eigentlich, ja. Ja. Ja, ich mag das gerne. Ich haue mir dann einfach 'n 'n so 'n so 'n so 'n, ähm 'n 'n Ei oben drauf und dann ist gut. Ja.
Ich meine, so 'n geiler Ja, ich meine, so 'n geiler Salat, ne?
Mhm.
Ich finde ja auch ne, abgesehen von dem Big Mac-Salat, der super gesund ist. Die kann ich dir noch mal ans Herz legen, der Big Mac-Salat. <snorts>
Ja. Ja. Das mache ich auch noch mal. Mhm.
Ähm. Einfach auch ich liebe auch einfach Hähnchen, ne, im Salat.
Ja. Ja. Gegrilltes Hähnchen meinst du jetzt, oder mhm. Ja. Ja.
Gegri genau, gegrilltes Hähnchen. Und dann sage ich zum Beispiel dann auch immer: „Äh, bitte, bitte Soße beiseite.“
Mhm. Ja. Ja?
Und, äh, mache mir dann die Soße selber so dra drauf, damit das nicht zu viel ist.
Ja. Okay. Ja, macht ja auch Sinn. Na klar. Ja, ist auch lecker.
Ja. Und dann wird das auch richtig schmackofatzig und dann von diesem. <smacks lips> Die wenn die wenn wenn das Hähnchen so ganz weich ist und so voll geil.
Mhm. Ja, super lecker. Ich liebe ja auch diesen diesen also, wenn er richtig gut gemacht ist, dieser also, hier heißt er so Caesar-Salat, ne? Also, ich glaube, Caesar. Ja, genau. Ähm, den liebe ich über alles, ja. Wenn dann so mit also, mit frischem gegrillten, äh, Hühnchen noch drauf. Es ist so lecker. Also, da habe ich mich früher immer reingelegt in das Zeug. Also, das ist, ähm und da muss ich sagen also, bei manchen Gerichten, wenn ich wenn ich, hm, dann so 'ne richtige Portion gegessen habe, dann muss ich auch nicht unbedingt noch Süßes haben. Also, dann geht's mir auch gut. Nö. Also, ich habe ja, ne, ne, also, da muss ich echt sagen, da kann ich's echt gut lassen. Es ist nur das ist wie so 'n man ist ja 'n Gewöhnungstier, ne, und wenn ich mir jeden Tag Abend jetzt ich habe das jetzt die ganzen letzten Wochen gemacht, ne? Ich esse tagsüber eigentlich nicht viel und dann abends, ne, volle Mahlzeit und dann gibt's immer Süßigkeiten hinterher.
Ja, Ceasar-Salad, ja. Nicht? Ich warte immer. Ja. Mhm. Mhm.
Und ich meine, gesund ist es wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber das Letzte, was ich esse, ist Schokolade. Bitte?
Hör mal, gesund ist relativ, ja? Gesund ist, äh, relativ.

Mach dir doch die Butter selber.
Ja, ne, ach, das ja, es ist ehrlich gesagt, ich meine, das ja. Also, ich ich liebe halt, äh, diese diese irische Butter und, äh, das ist auch für mich so 'n Genussding und b ich finde Butter ist total gut für einen und, ähm ja.
Ich auch. Ich finde ich liebe Butter, deswegen deswegen achte ich ja auch so sehr auf Butter, weil ich die Butter so liebe. Und ich meine, wenn du sagst, das kostet da ich meine die ich meine, die kostet hier auch 4 € oder so
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja.
ganz normale Butter. Ähm, und ich glaube, wenn ich die selber mache i ich glaube, ich komme länger mit meiner aus als mit der anderen. Ähm, aber trotz allem
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, gut, aber ich muss dann trotzdem amerikanische Produkte nehmen, um das zu machen, weißt du?
äh, schmeckt die geiler. Sahne?
Ja, ja, aber amerikanische Sahne und wenn ich die irische Butter kaufe, dann ist die Sahne auch in Irland gewesen.
Achso.
Ja.
Kannst du denn da nicht europäische Sahne kaufen?
Mhm. Ja?
Gibt's bei Sahne so 'n Unterschied?
Ja, es ist auch wieder so teuer und, also, da musst du auch wieder aufpa also, es ist wirklich es ist halt momentan einfach, ne, 'ne Phase, wo man so auch ge gesundheitlich 'n bisschen gucken muss, weil, äh, ich meine, der Brokkoli ist jetzt schon bei 5 Eu 5 $ und, ähm, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Äh, und deswegen, äh ich bin ich habe echt gestern überlegt, ob ich mal so richtig aufstocken soll, ähm, ne, nur um sicherzugehen.
Ach so. Butter kannst du auch einfrieren.
Ja.
Ne, Butter ist auch gut zum Einfrieren.
Ja. Genau, deswegen hatte ich überlegt, ob ich da mal 'n paar, ne, hole, bevor's losgeht. Ähm, ich meine, vielleicht ist es auch extrem, vielleicht sagen die's jetzt und es p wird nie passieren, ne, wer weiß. Aber, ähm, also, ich finde es 'n bisschen, äh, sch schon schwierig, teilweise auch gesund, äh, einzukaufen, gesund zu leben, ähm, wenn natürlich, ne, die die Wirtschaft in 'ner gewissen Lage ist, ne, und es ist halt so ja, deswegen sage ich ja, ne? Manche Dinge, die vielleicht nicht ja, ne? Und manche Dinge, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt ges als gesund angesehen werden, können aber trotzdem gesund sein, weil sie dich emotional glücklich machen. Ja.
Natürlich. Ist nicht immer einfach. Natürlich, wie mir die Yogurette heute.

Oh.
Mhm. Aber auf 'ne ganz geile Art und Weise.
Okay.
Ja, muss ich dir mal erzählen, wie wie ich das mache.
Aber nur nix anderes dazu? Doch? Ja, ja.
Doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Ich glaube, wir machen danach, äh ja, äh, erzä erzähle ich dir, erzähle ich dir, wie Konjakreis gemacht wird.
Ja. <laughs> Gut, gut, gut. Ja, super, super. Das kann ich mir auch sehr gut eigentlich mit, äh so im Risotto irgendwie 'n bisschen vorstellen. Weiß nicht, also Konjak mit Risotto?
Ja. Ja, das, äh, sind die ja, Konjak, aber dass Konjakreis ist was anderes. Das ist aus der Wurzel gemacht.
Ah, okay. Ah, okay, okay. Mhm.
Mhm. Das gekauft und das hat auch nur 2 Kalorien und eigentlich gar nix mehr. Also, das ist ja, das ist, äh, zum Abnehmen der Hammer.
Ja. Ah. Ja, klasse. Ja. Na, das glaube ich. Das glaube ich. I ich ich habe jetzt nur gerade so drüber nachgedacht, ne? Also, wenn ich ich liebe ja auch Risotto und, ähm, dann so, ne? Ja.
Ja, musst du nur richtig zubereiten. I <clears throat> Mhm.

Ähm, da, hallo du, na?
Hallöchen, einen schönen Mittag wünsche ich dir.
Wie geht's dir? Ja, danke.
Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich überlege die ganze Zeit.
Super, wunderbar. Hast du heute schon gesund gegessen?
Ja, ich habe heute gesund gegessen. Ich finde, ich habe gesund gegessen. Ich habe heut Morgen
Super. Ja.
als ich im Büro war und habe ich eine eine Packung Maoam gegessen. <giggles>
Mhm. Ja. Okay.
Gut, das war jetzt das Ungesunde da dran.
Na ja. Ja, ja, ne? Aber du hast wieder ausgeglichen. Okay.
Äh, und habe 3 Eier gegessen. Ja, ich habe 3 gekochte Eier gegessen.
Super. Wunderbar.
Und als ich nach Hause kam, habe ich mir dann noch die Carbonara gemacht.
Ja. Klasse. Ja, das ist aber 'n richtig ne, dann dann ist jetzt auch gut, ne? Also, äh, fühlst dich gut jetzt auch, ne? Also nicht hungrig oder irgendwas.
Nö, ich ich meine, ich könnt jetzt noch mal was essen, einfach nur aus Lust. Aber Hunger habe ich nicht, nein. Deswegen überlege ich, ob ich mir gleich, äh, Edamame-Bohnen warm mache, <chuckles> um zu snacken. Aber wirklich, ich ich habe ich weiß nicht, was los ist, weil meine Tage kriege ich nicht, ich bin aber nur am Essen.
So Aha? Ja. Gut. Mhm. Oh, lecker. Ja. Ja, da Mhm. Ja, vielleicht brauchst du's momentan einfach, ne? Es ist ja manchmal der Körper schreit dann einfach nach diesen Dingen. Also, das ist wirklich ähm, weiß ich nicht, also, das, ähm oder vielleicht, weil du schon in Urlaubsstimmung bist, ne, und freust dich halt jetzt schon auf den Urlaub und so und dann sagt der Körper: „Ach, jetzt kann ich mich richtig“ Na ja.
Hm, ja, aber das ist ja jetzt schon seit 3 Wochen dann.
So ziemlich lange vor Urlaubsstimmung, was mein Körper da hat, ne?
Hm. Ja, na ja, wer weiß, ne? Oder vielleicht sagt sagt dein sein Körper so: „Ne, ja, ich setze jetzt mal 'n bisschen extra an, vielleicht ver kommt dann mal irgendwann so 'n Kiddo,“ ne? Kann ja auch passieren.
Ja. Ja, ja, natürlich, natürlich ist klar. Ja, ja, oder vielleicht
Ja. Mhm, ne? Vielleicht ist es irgendwie so unterbewusst im Körper so drin, wo der Körper sagt: „Ja, ich bereite mich jetzt mal vor.“ <chuckles> Weißt du ja nicht.
Der Körper soll sich gar nicht vorbereiten. Hier ich bereite mich hier mental vor, nicht der Körper. Also, wirklich. Hast du denn heute schon etwas Gesundes
Na ja. Ja. <laughs> Oh Gott. Ne. Ich habe na ja, gut, ich habe um, äh, 7:00 heute Morgen hatte ich 'ne 0,5 Banane.
Ja, das ist doch schon mal gesund.
Und dann hatte ich ja, und dann hatte ich 'n Kaffee und ich habe schon wieder meine Öle vergessen. Ich musste ja, es ist echt schlimm. Ich nehme sie jetzt ein, wenn ich wenn ich mittags Mittag esse, ähm, und dann hatte ich einen Cappuccino vom Café und aber also, nichts gegessen, ja.
<chuckles> Mhm. Hast du dir hast du dir einen Genuss gegönnt?

Na ja.
Ja, ja. Vor allen Dingen diese wie waren wie viele waren's? 3?
Mhm. 3 Barista stehen dahinter, ja. Ja.
M Ja, vor allen Dingen diese 3 Barista, ne? <chuckles>
Ja, na, da das sind doch alles Kinder, aber ne? Es <laughs>
Ja, ja. Sag das nicht. Hör mal, heutzutage weißt du doch selber, wie das so ist. Weil da da bist du da ich bin ja allein 7 Jahre älter als mein Partner.
Ja, ist richtig, ist richtig. Ja. Ja, ja, das ist ja auch, ne? Also ich war 3 Jahre älter als mein Ex-Mann und 9 Jahre älter als mein, ähm, ja, d wie sagt man, wie sagt ihr in Deutschland? Äh, F Freundschaft plus, ähm, <laughs> Gott.
Ne? Also Ja, s Ja, genau, als als die als die Freundschaft plus, genau. Friends with Benefits.
Ja, ja. Ja, ne, aber aber bei also bei 10 Jahren ist bei mir Schluss, ne, da geht ja nix. Also 10 Jahre ist für mich immer so das das kann man noch irgendwo, ne? Aber die Jungs
Also, meine Mutter
Mhm.
und mein Stiefvater sind, glaube ich, 13 Jahre. Sie ist 13 Jahre älter.
Ja, na ja, gut. Ja gut, aber ich glaube, das kommt dann auch immer auf auf die Dynamik an, ne? Also ich finde halt irgendwie so, ne, wenn's dann jemand ist in seinen 20ern und du bist dann schon über 40, weißt du, dann ist irgendwo so 'n Punkt erreicht, wo du sagst: <breath> „Ja, das ist 'n bisschen extrem.“ Weil du 'ne ganz an Mhm. Ja.
Er ist 'n bisschen schü Ja, 'n bisschen schü Also ich glaube, mein mein mein Stiefvater mein damaliger Stiefvater, der war 25. Ich war 9 und meine Mutter war 35.
Ja. Mhm. Na ja, gut. Ja.
Ne, war mehr, er war er müsste jünger gewesen sein an fünfund oder Mama war älter. Mama war 37, glaube ich.
Ne, jünger, ne? Okay, ja. Ja. Na ja, ne? Es gehen tut's auf jeden Fall, ne? Aber ich also
Ja. Also es geht schon. Es geht schon. Habibi, come to Dubai. <laughs>
<laughs>